Cuéntame, <chuckles> ¿qué consejos darías para empezar a conocer gente nueva?
Ay, pues, a ver, lo primero es que tienes que quitarte la flojera y saber que para conocer, generalmente, gente nueva, te vas a tener que mover e invertirle energía, entonces, este, no van a aparecer así que a veces uno quisiera, pero no. Entonces, yo creo que depende de cada persona. A mí me ha funcionado dependiendo del lugar en el que estoy, diferentes cosas, o sea, yo, por ejemplo, eh, Barcelona es, por ejemplo, una ciudad súper, súper movida, ¿no?, entonces, yo me fui a vivir ahí hace como seis años. Y, bueno, tiene muchas actividades y todo, y y era así como de, pues, había muchas aplicaciones que te ayudaban. Por ejemplo, estaba esta cosa de Meet Up que ponen muchos eventos, etcétera, eh, i incluso estaba Couchsurfing, que tenía una ba una cosa también de eventos. Hay muchos grupos para ir a las montañas, o sea, la verdad es que casi casi o muchos, este, eventos que para ir a videojuegos o sea, para de videojuegos de juegos de mesa, o sea, la verdad es que hay muchísimas cosas. De hecho, te abruma tantas opciones como para conocer personas, ¿no? Entonces, este, pero tienes muchas herramientas en estos lugares que son las ciudades como más activas, ¿no?
<chuckles> Sí, sí, sí. Sí, claro, sí claro. Ajá. Okey, okey. Ujú. Sí, sí, sí, completamente. Guau, okey, y bueno, en este caso, ¿cómo cómo inicias? <chuckles> Más allá de de incluso, pues, sobre estro estas aplicaciones o y este tipo de eventos, eh, ¿tú cómo inicias cuando de verdad quieres conocer gente nueva? Y sobre todo, ¿cómo es tu preparación mental? Porque, pues, evidentemente, como dices, ¿no? O sea, sabes que le vas a invertir tiempo, le tienes que meter energía. O sea, ¿cómo cómo preparas tu propia persona para saber que quieres conocer gente nueva primero? O sea, primero.
Ujú. Ajá. Ajá. <chuckles> Bueno, a ver, a mí me pasó porque, pues, me vine aquí y yo estaba sola y entonces como que sí necesitaba después de un rato, decía, o sea, ya, sí quiero conocer gente, o sea, no soy de lo más sociable, o sea, sí, hablo mucho, pero es como que con gente con la que tengo química, o sea, no soy la típica que llega y habla con cualquiera, ¿no? Pero sí sentía así como que quería conectar, ¿sabes? Más que conocer mucha gente, quería como un u lugares, pues, en los que pudiera conectar con gente. Entonces, claro, yo al principio, iba a muchos eventos de muchas o sea, así como de, pues, juegos de mesa, lo cual sí me iba bien, pero luego había otros así como de Meetups que, pues, nada más era, pues, ir a tomar y de fiesta y así. Había otro que era de cine club. Entonces, como que ya después de mucho tiempo, dependiendo la ciudad, pero al menos en Barcelona, pues, te o sea, es como que también había muchas relaciones superfluas. Entonces, yo creo que depende mucho de lo que buscas. En mi caso, yo después ya fue así como de, a ver, o sea, una cosa es de que no quiera estar sola, y otra cosa es como que esté con cualquier persona que no conecto solamente para estar acompañada, que llega a pasar. Y, entonces, ahí ya fue un poquito más selectiva con los eventos a los que iba y ya me fijaba un poco más de decir, bueno, esto, por ejemplo, los juegos de mesa me gustaba porque me gusta jugar juegos de mesa y y y como que convives de una manera diferente. El cine club también, ¿no? O sea, generalmente ahí van así geeks y todo eso, pero, bueno, a mí me gustaba ese ambiente, y se me hacía así guay. De hecho, ah, uno de mis mejores amigos aquí lo conocí a así. Y entonces ya fui filtrando tipos de eventos, ¿no?
Ujú. Ujú. Ujú. Ajá. Guau. Okey. Sí, sí, sí, claro.
Ujú. Entonces
O oye, superbién. Ajá.
depende de yo ahí digo, depende de lo que quieras, porque, pues, para conocer gente como en ciudades como estas, pues, dices: "Pues en cualquier día, en cualquier lugar". Entonces, sí, fue como un poquito ya después de unos meses filtrar este luego también me he ido a vivir a lugares o sea, a pueblitos, pues, a pueblos, o sea, pequeños y así, y ahí sí cambia un poco la dinámica porque no hay tantos eventos como estos ahora, había algunos, o sea, pero yo ya me la sabía, decía: "A ver, yo no quiero nada más salir y y", o sea, decía: "No es como esa cosa de de salir y y estar con gente nada más por estar", sino que yo de verdad quería, pues, conectar, ¿no?, entonces
Sí. Okey, okey. Sí, me imagino. Sí, pues claro, es el propósito, ¿no?, de conocer a alguien nuevo. <chuckles>
Sí, sí, sí, bueno, no, es que a veces hay gente que lo hace porque no se quiere sentir sola, yo he conocido gente así, ¿eh?, que dicen: "Mm, pues yo con tal de no estar en mi casa no me importa," pues yo decía: "No, pues yo yo-" yo la verdad decía: "Pues yo prefiero estar en mi casa a estar afuera, nada más hablando con" o sea, no porque sean malas personas, pero no tenemos química, nada en común, o sea, decía: "Pues para estar ahí perdiendo el tiempo, pues prefiero estar yo en mi casita así con mis perritos y ya está, ¿no?," Pero bueno, ahí me cambió un poco la dinámica porque te digo, mm, a lo mejor no hay tantos eventos así. Entonces yo fíjate algo que descubrí y ah, después te digo, ñoña pero bueno, a mí me funcionó fue irme a a la biblioteca del del pueblo te lo juro, o sea, yo decía porque decía: "Pues dónde conozco" o sea, yo dije: "Pues voy a ir a la biblioteca" y la biblioteca fue más que nada porque quería tener este libros, o sea, quería leer libros y que no me costaran. Y aquí, al menos donde estoy pues sí, como que se se le da más valor a la biblioteca, ¿sabes?, o sea, como que es más común. Bueno, entonces ahí me empecé a dar cuenta en esos en los pueblos que pues ahí es donde eran todas las actividades que se hacen en el pueblo este, no sé, voluntariados, etcétera, clases. Entonces, así como que yo pues me metí a a clases y cono de catalán, conocí gente nueva, fui a las a las fiestas del pueblo porque pues así este pues conocí a gente de la biblioteca y o sea, como que eso me hizo a lo mejor no estuve tanto tiempo en ese pueblo, a lo mejor estuve unos 5 o 6 meses así desde que descubrí eso y después ya me tuve que mudar, pero sí me hizo así como decir: "Ay, mira, esta es una nueva herramienta," o sea, la biblioteca, pues col o sea, te digo, dependiendo de lo que busques, pero dije: "A mí sí me gusta," o sea, es como que porque es como un poquito más como irte a la para mí la parte como de la tradición de los pueblitos, ah, en los que estoy, ¿no?
Ah, okey, okey. Sí, no, no, no. Ujú. Sí, sí, sí. Okey. <chuckles> <gasps> Sí, sí, sí, claro. Ah, mira. Ujú. Sí, sí, sí, claro. No, sí, definitivamente. Oye, pero mira que que chistoso, ¿no?, o sea, de menos una <chuckles> una relación que tal vez, a muchas personas se le ocurriría, como de que: "Ah, pues voy a ir a la biblioteca". Este, o sea, porque todos, creo que ahorita con la con la era digital es más como de que hasta ahí una una aplicación hasta hasta a lo mejor, sí tú quisieras utilizar esta estas apps de citas, ¿no?, pero, solo para conocer a alguien nuevo incluso, pero no, o sea, tú totalmente de que análoga. <laughs> De que.
Ujú. <chuckles> Sí. <chuckles> Ajá. Sí. A ver, es que también he intentado lo digital, pero, o sea, por ejemplo, ¿a mí qué me pasaba?, a ver, eso era como un poco plan, eh, o a veces yo quería como amigos y ya sabes, sí te metes así a apps, pues, casi siempre es como para ligue. Y sí me metí a esta aplicación de Bumble que era así como un poco de para amistades, pero, es que no conectaba. O sea, también una realidad es, eso también es una cosa diferente. O sea, cuando estás en un lugar, que yo cuando estaba más en pueblos
Ajá. Sí, sí, sí.
pues, para conectar con gente que tenga más o menos tu vivienc vivencias erá muy difícil porque, claro, o sea, yo venía así, soy migrante, este mi realidad ha sido diferente, vengo de un país, eh, que no se parece "nada al tuyo", entre comillas, ¿no?, o sea, de las cosas que pasan. Entonces, como que también era así como que bueno, conocías personas, pero decías, o sea: "Nada que ver, no conecto nada", ¿sabes?, o sea, no. Entonces, o sea, yo lo intenté en Bumble con amigas, en Tinder, obviamente, era así como otra cosa y y me cansaba, y luego había otras aplicaciones, pues, para conocer igual gente, pero, mucha gente no quería salir a conocer. O sea, era como que, yo sí quería como contacto. O sea, yo sí soy como de, pues, vamos a tomarnos unas cervezas, este hacer actividades, ¿sabes?, o sea, porque decía: <lip trill> "Yo ya estoy todo el trabajo en mi pa eh eh, en la pantalla como para luego, en mi tiempo libre, ponerme en una pantalla a platicar". O sea, cuando estás así a menos de media hora de distancia. Pero, sí me daba cuenta que mucha gente ahora prefería estar hablando, porque en el momento que les decías así de: "No, oye, pero, si estamos aquí cerca, vamos mejor a tomarnos un café", te decían aquí, eh, al menos aquí son así de: "No, pero, es que este mes no puedo, a lo mejor en mes y medio si, y yo así de: "Ay, pues, ¿sabes qué?, cero, bye". O sea, yo sí quería como no no virtual, yo quería sí, porque para virtual en mi realidad ya tengo a mi familia y a mis amigos que dejen mi país. Entonces, yo sí quiero convivir en persona con las gente, ¿sabes? <chuckles>
Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, sí, completamente, ¿no?, y es que aparte también pues las las aplicaciones de bueno, ya de este tipo, ¿no?, o sea, y pues sí, se supone, o sea, no son directamente para citas, pero pues mucha gente no lo entiende, ¿verdad?, mucha gente no lo entiende hay muchas personas que pues sí, eh, vivimos vivimos completamente más en la en la era digital que pues en otra cosa, ¿no?, y pues uno prefiere totalmente esto, ¿no?, prefiere esta razón de de hablar por por mensajes de que: "No, pues," que mejor: "Pásame tu Whats sí es que tienes" o no sé, ¿no?, cosas por el estilo, pero sí, claro, o sea, tú buscabas un un contacto más pues, más específico, ¿no?, es algo más, pues, meramente como amistad, pues, claro, o sea, una amistad desde un teléfono pues no es lo mismo, ¿no?, y sobre todo, pues estando en un lugar completamente nuevo, algo desconocido de cierto modo. <sniffs> Entonces sí, ¿no?, es es más complicado pero ahora en esa situación bueno, no sé tú cómo seas, eh, en mi caso, <chuckles> yo siento que sí eres como extrovertida, es me tú me dirás sí, sí o no, pero por ejemplo, para estas personas que pues obviamente son más retraídas, más introvertidas y están en un lugar nuevo, pero también quieren conocer gente nueva porque yo sé que sí pasa, ¿tú qué les recomendarías?, o sea, ¿cómo qué qué ¿de qué manera crees que pueden pues, em, me introducirse con otras personas igual más allá de estas aplicaciones o de estos eventos?
Sí. Ujú. Claro. Sí. Sí. No. Claro. Sí. <chuckles> Ujú. A ver. No lo sé, hay mucho a ver, ahí sí se pueden refugiar un poco en los chats y eso yo me acuerdo cuando era má mucho más joven pues sí me metía a chats y platicaba de hecho, también hay muchos chats para gente, así que puede ser como anónimo y platicar con la gente, ¿sabes?, o sea hay que no todo es así como feo, eh, de hecho, a mí me pasaba que a veces así llegué a poner en algún lugar yo no me acuerdo cómo era la app, pero era así como nada más para platicar que obviamente era mucho así de que pues mucha gente lo buscaba pues ya sabes para qué, pero yo me acuerdo que una vez así puse así de: "Yo solamente quiero platicar," o sea, y fui como algo que también me he dado cuenta es que soy muy
Ujú. Lo que dices. Sí. Ujú.
o sea, trato de ya mostrar mi vulnerabilidad en ese aspecto y empezar así un poco como de: "Yo, me siento muy sola y simplemente quiero platicar con alguien" y de repente
Ujú.
fue muy bonito, o sea, bonito y triste a la vez, porque de repente hubo gente que me empezó a mandar mensajes y fue así como de: "Pues yo también me siento así," y empezamos a platicar, ¿sabes?, y no sabíamos ni el nombre ni nada, entonces yo creo que es un poco como yo creo que a mucha gente dependiendo de la realidad digo, yo no tengo a mi familia, mis amigos aquí entonces a mí la soledad sí me ha pegado bastante y yo creo que hay mucha gente que se siente sola, pero pues eso, te pintan como de de ser sociable es como de irte de fiesta y tener a miles de personas así en tu casa o saliendo y todo, y a veces es simplemente pues conectar, ¿no?, entonces cuando yo entendí eso, creo que ya me volví un poco más como de de pues sí, ser un poquito más honesta en lo que yo busco, entonces yo creo que sí hay g personas que son muy tímidas, obviamente sí necesitas rom o sea, como que romper un poquito esa timidez y al menos a mí, por ejemplo los eventos puede ser juegos de mesa, pero hay, o sea, eventos muy geeks, ¿no?, o sea, de lo que busques, ah, depende de la ciudad puedes encontrar y no te obligan a convivir, es simplemente a que a lo mejor tú vas, y este y y yo a mí me tocaba estar así en grupos, por ejemplo, en el cine club y juegos de mesa, que era gente que luego pues se veían que eran muy tímidos, pero los veías disfrutando, ¿sabes?, y para ellos era así como de: "Genial." Yo sí soy más sociable en el aspecto de que pues si conecto, o sea, con el mood pues va, ya hablé y todo, pero digo, no soy así de que llegue a un lugar y empiece a hablar con todos y así, ¿no?, o sea, pero pero creo que también esos espacios luego permitían, a la gente que no era tan este, pues tan extrovertida, eh, poder conectar, pero como te dije al principio, o sea, tienes que saber que pues sí, tienes que salir un poquito de tu zona de confort porque no todo te va a llegar a la a tu c a la puerta de tu casa, entonces sí tienes que ceder un poquito, pero sí hay espacios para la gente introvertida. De verdad que yo sí me di cuenta que sí los hay. Entonces nada más hay que ser pacientes. <chuckles>
Okey. Mm. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Guau, no, sí, sí, sí, claro, y pues sí, o sea, qué qué loco también esto que comentas de que pues incluso te te parece un poco triste <chuckles> tantito, ¿no?, este tema de que pues hay personas que también realmente, pues se sienten solitas que que no es como nada más así de que: "Ah, no, pues busco pues amistad para cotorrearnos," o sea, no, que realmente es casi casi de que: <chuckles> "Busco amistades porque me siento sola," <chuckles> o bueno, si de que me siento mal, ujú.
Sí. Claro, no, es que sí pasa mucho porque pasa mucho, ¿eh?, porque también hay mucha gente a lo mejor en el en donde yo estoy, pues habemos muchos inmigrantes y todo y y pues sí, dejar a tu familia y todo atrás es como que difícil, ¿no?, porque yo digo a lo mejor si estuviera en México, que es mi país, pues no me sentiría sola y a lo mejor sí tendría más amigos virtuales por por la curiosidad de: "Ay, tengo un amigo en Francia" o algo así, ¿sabes?, pero yo ahora, pues como todo mi círculo se quedó en está en México, pues claro, o sea, yo sí es como de: "Prefiero conectar más y no tanto lo virtual" porque pues lo virtual ya, pues está desafortunadamente está en México, que es mi familia y mis amigos de la infancia, ¿no?, entonces como que ahora digo que cada quien tiene su objetivo, su realidad es diferente, este para mí, o sea, si eres inmigrante o estás en un lugar donde no conoces a nadie y no tienes a nadie, pues pues yo creo que esas herramientas te pueden ayudar un poco, pero tienes que poner de tu parte, aunque no quieras. <chuckles>
Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, completamente. Es completamente necesario, ¿verdad?, pero bueno, ahora ya nada más como para finalizar, eh, ¿tú qué consejo de seguridad le darías a una persona, obviamente, para que no vaya a caer en en prácticas, pues peligrosas?
<chuckles> Sí. Mm. Bueno, a ver, yo creo que trata de ir a lugares, sí vas a conocer a alguien y eso este, pues, eh, que sean al aire libre o conocidos, ¿sabes?, o sea, si vas a un meetup, obviamente generalmente tienen así este pues son así como en bares, en zonas más o menos bien, o sea, y recomendaciones, todo entonces tratar de que todo sea, no así como de a las 3 de la mañana en el estacionamiento de la fábrica de no sé qué no, o sea, <chuckles> un poquito así que haya más personas para que puedas ahí tantear el asunto.
Okey. <laughs> Sí, sí, sí. Okey, perfecto, no, sí, completamente. <laughs> No, en serio, muchas gracias, la verdad, creo que son consejos bastante buenos, sobre todo para alguien extrovertido como introvertido y principalmente con este último consejo de seguridad, perfectísimo. Creo que ya tenemos todo para conocer gente nueva en otros países. Sin embargo, pues nada, muchas gracias. Cuídate mucho. Espero que sigas viajando y que sigas conociendo gente maravillosa. <chuckles>
<laughs> <chuckles> Sí. Gracias a ti. Buen día.